Klar, klar, ich, äh, schreibe Kurzgeschichten, ich schreibe aber auch Romane. Äh, in letzter Zeit arbeite ich mehr an Romanen als an Kurzgeschichten und ja, da d dort genrespezifisch ist es meist, äh, Fantasy, manchmal eben High Fantasy, also, mit so eigener Welt und so weiter, manchmal Urban Fantasy, also in so 'ner in so 'nem modernen Setting.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
Ah, aber ja, das das Kernproblem ist eben mit solchen Buchprojekten, die sind ja riesig groß und dauern riesig lange, um sie fertig zu kriegen. Und dann hat man eben mal 'n schlechten Tag, man ist von Arbeit und Uni und allem Möglichen überfordert und dann schreibt man mal 1 Tag nicht und dann werden's 2 Tage und dann ist es plötzlich 1 Monat, den man nicht mehr geschrieben hat.
Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
Und ja, da da brauche ich einfach irgendwie was, um dranzubleiben und das auch mal durchzuziehen, weißt du?
Mhm. Mhm. Mhm. Also ich, ähm ich habe oft gehört schon, dass das, äh, viele betrifft, die sch regelmäßig schreiben möchten. Dass also dann immer wieder irgendwas dazwischenkommt. Hm, die Kreatidi Kreativität ist nicht unbedingt grade da, die muss ja da sein, wenn man was schreibt. Also, man kann sich ja nicht einfach hinsetzen, so 'n ja, ohne wirklich da drin zu sein, ne?
Mhm. Mhm, ja. Mhm. Ja, genau. <chuckles> Schön wär's ja. Also zumindest kommt da nichts Gutes bei raus.
Ganz genau, ja. Du möchtest ja 'n Pr sag mal, was abliefern, was dir total gefällt und dann vielleicht auch den Leuten, die es lesen, ne? <chuckles> Ja.
Genau, ja. Ja, eben, ich möchte was machen, auf das ich stolz sein kann, in auf in dem halt was von mir drin ist und nicht einfach nur, äh: „Ja, das finden die Verlage grade toll, das schreibe ich mal."
Mhm. Genau. Ja. Mhm, mhm. Das ist völlig verständlich und es äh, ich denke, das, äh, ja, sind wahrscheinlich dann auch die, ähm, Sachen, die am häufigsten gelesen werden, wenn du dich selbst wiedersiehst in deiner Schriftstellerei, ne? Ähm
Ja. Mhm. Ja, das ist meine Haupt
Ja, entschuldige, geh weiter. <giggles>
A alles gut. Nein, nein, nein, du kannst ruhig deinen Rat geben. Ich, äh ja.
Ja, ich habe noch Fragen, bevor ich dir irgendeinen Rat gebe. Also, hast du es versucht, dir zum Beispiel regelmäßige, ähm, Schreibstunden in deinem Terminkalender freizumachen. Sagen wir mal, 1 Stunde am Tag oder 2, funktioniert das?
Ja, dann dann frag. <giggles> Mhm.